Olha, eu tô passando por uma dificuldade, eh, recentemente, eu gostaria de desabafar isso com alguém. Se você tiver algum feedback, algum, né, conselho ou opinião sequer para me dar, eu ficaria, assim, bem grato, porque a situação tá um pouco complicada mesmo.
Tá. Tá, se você puder me explicar eu poder te ajudar, vamos lá. Me fala pouquinho do que que tá acontecendo.
Sim. Então, ah, durante o dia eu eu tenho muitas tarefas para fazer, né, minha rotina, ela é bem corrida. Ah, eu estudo, eu trabalho e faço academia, também faço ginásio, ou seja, eu tenho o dia, ali, bastante preenchido, né. Apesar, mesmo apesar do estudo e do trabalho ser a partir de casa, ser home office, também me toma, ali, muito tempo e etcétera. E, eu tomo uma medicação para neurodivergência que eu tenho né, que é o TDAH, e eu tomo medicação que é pra conseguir, principalmente, estudar com um foco legal, ah, né, trabalhar direitinho e tudo mais e seguir a minha vida. Só que o que tá acontecendo é: quando chega no final da noite, ali, que eu preciso tá mais calmo, que eu preciso, né, recuperar dessa energia toda que que essa medicação e que a o minha rotina me dá, eu não consigo! Eu simplesmente não sei o que fazer, eu fico pra lá e pra cá, me sinto um pouco ansioso assim, sabe? Isso tem me feito fisicamente até mal, e assim gostaria de saber se tem algum conselho, alguma coisa, pra me ajudar a relaxar mais à noite?
Aham. Claro. Aham. Tá. Tá, eu vou te fazer algumas perguntinhas pra tentar entender. Eh, isso vem só no final do dia que você tá me relatando, né?
Ok. Exatamente, só no final do dia.
Tá. Eh, sua rotina durante a um dia normal da sua rotina, como ela é? Como ela funciona?
Então, eu levanto, hã, vou tomo meu banho levanto pelas 7:00, bem cedinho né, porque pra tomar essa medicação precisa bem ser bem cedo, que se eu tomar à tarde realmente eu não consigo nem sequer dormir. Então, eu levanto às 7:00, hã, tomo minha medicação, tomo meu banho, vou preparar meu café da manhã, ali, coisa rápida também, né, termino de comer e vou para o CrossFit. Do CrossFit eu volto para casa, dou uma trabalhada, fico por ai, mais ou menos umas 3 horas trabalhando, ah, pauso, vou almoçar, depois volto, hã, trabalho mais um pouco. Aí, eu finalizo, ali. Depois vou para os estudos. Dos estudos, vou para a academia e quando eu volto da academia, seria supostamente a hora de eu relaxar né, de eu ficar calmo e dormir, mas não, aí, eu ainda tô, assim, com aquela energia toda.
Aham. Tá. Tá. Eh, isso Espera, você vai no CrossFit de manhã e à noite, depois do estudo você ainda vai faz algumas eh atividade física? Você Ah!
Vou para academia. Isso, eu vou para academia. Depois estudos.
Você treina de manhã e de noite?
Tô re <giggles> Sim, sim. Exatamente, porque eu preciso, né. Essa medicação, ela é mesmo, assim, bem intensa, ela te dá um uma energia muito forte, então eu preciso gastá-la, hã, de alg de um jeito físico, hã, pra além do mental.
Tá. Entendi, entendi e você e a sua sua rotina acaba mais ou menos a que horas?
Geralmente, acaba entre às 22h, para às 23h, eu começar, ali, a tentar dormir.
Tá. Tá. E às 7h, você acorda, né, que você falou?
Exatamente. Às 7h, já levanto com o despertador e vou fazer a minha vida.
Tá. Então tá. Então aí a gente tem um um uma janela de 8h, né? Que teoricamente seria pra você poder já já tá dormindo. Essas 8 horas é um é o é o recomendado, né? Eh bom, eu não sei se você conhece. Existe alguns reser eh, exercícios de respiração, de meditação, eh, que são muito bons e eficientes no período da noite. Hã, se você não gosta desse negócio de de de meditação, de entrar existem mesmo até ondas magnéticas, ondas o eh si ondas so isso que ela tem cada cada ondas magnéti essa ondas sonoras <clicks tongue> são são sons, tá? Que eles te que cada numeração delas, que eu não sei exatamente, porque eu não tenho muito conhecimento no assunto. Mas eu sei que aí ondas mag tem, existem ondas magnéticas que você consegue focar em diversos pontos. Tem a 400 e tanto, a 500 e tanto. Eu não vou conseguir te explicar detalhadamente exatamente. Então você pode começar até com esse trabalho ou até mesmo sons da natureza que eu acho que sons da natureza é unânime, né? Não tem quem não goste. <laughs>
Isso, exatamente. Exato, isso. Uhum. Nossa, interessante. Sim, claro. Uhum. Uhum, são os Megahertz. <laughs> Sim. Exatamente. Isso que você falou realmente faz sentido, porque antigamente, antes de tomar medicação pra pra essas coisas e tudo mais, eu até gostava muito de de meditar, né, de tá ali entre natureza e tudo mais. E costumava ouvir bastante também essas esses sons de Megahertz sintonizados para a mente e tudo mais. Só que entre e
Exatamente, eu acho que funciona. Mas deixa eu te perguntar: você acha que essa sua medicação, algo assim como uma leiga no assunto, tá? Não tô você acha que essa medicação ela te faz bem ou ela cau ela ela tá equilibrada?
Aham. Uhum. Então, ela faz extremamente bem. Sem ela, hoje em dia, eu acho que eu não sei, assim, não não não saberia s como como sobreviver, digamos assim. Porque ela realmente me ajuda a manter o foco em tudo que eu faço na minha vida, tanto estudos quanto trabalho, né. Ah, eu tenho o déficit de transtorno de atenção, só que se essa condição, essa neurodivergência, o problema dela não é só a falta de atenção nas coisas, esquecer as coisas, isso é só um sintomas, né. E deram o nome da dessa neurodivergência baseado nisso daí, mas en eh, tem a hiperatividade também, tem o a forma de como você enxerga o mundo, que é um pouco diferente pra quem é neurotípico, né, no caso pra quem não tem essa neurodivergência. Então a medicação, ela me ajuda bastante, só que ela tem os seus contras, né? Que é, realmente, mesmo tomando
Tá. Uhum. Uhum. Tá. Claro, é uma medicação, é sintético, né? É criado em laboratório.
Exato, isso mesmo. Mesmo tomando às 7:00 da manhã eu chego assim às 22:00 da noite, ainda tô com aquela energia toda que acaba me dando ansiedade, acaba me deixando, às vezes, até um pouco triste, assim, né, porque realmente é um um efeito colateral de quando a o o efeito da medicação passa, ela pode dar um efeito rebote até um um pouquinho triste, mas não é nada que de preocupante que vá me deixar em depressão ou coisa do tipo, é só mesmo aquele sentimento passageiro, mas é um incômodo.
Tá. Olha, eh, me veio agora na cabeça também alguma outra coisa pra te indicar. Eu não sei se você já provou azeite de CBD. Você já ouviu falar do azei CBD?
Olha! Eu já ouvi falar, sim, sei do que você tá falando, mas eu não tô muito por dentro. Se você até puder me dar uma dica e me explicar sobre isso eu vou ficar assim muito contente.
Tá. Então, o azeite de CBD, ele é feito del do canábis, tá? Eh, tem muitas controvérsias, né? Porque afinal, vem da da maconha, porém ela é algo medicinal, ela não tem efeito alucinógeno, muito pelo contrário, ela tem um efeito de de calma. Eh, ela serve pra várias coisas, né. É de maneira tem muita gente, na verdade, que sofre até de epilepsia e tudo, e funciona super bem, porque ela traz uma calma. Eh, ele é ansiolítico, ele é anti eh, ansiolítico. Ele vai também contra ele combate se você tiver muito mare, eh, tiver muito eh, não é mareo a palavra. Eh, um pouco s tonto, né, eh, enjoado enjoado, pronto, veio a palavra.
Sim. Aham. Aham. Sim. Tá. Sim, compreendo.
Enjoado. Então, assim, tem vários pontos que é bem interessante e ele te traz uma calma, ele te traz um relaxamento também. E como é natural, eh, talvez seja legal você tentar encontrar esse equilíbrio, né, já que essa essa ti medicação, ela te faz bem, ok, ótimo! Mas ela te traz essa esse essa assa a o aceleramento, né, de
Aham. Sim, claro. É
ativação e tudo isso. Então, talvez seja interessante você pesquisar sobre o óleo de CBD.
Aham. Ah, não. Você me deu uma, assim, uma ideia estarrecedora, maravilhosa! Porque, ahá, o médico ele realmente disse sobre essas os efeitos colaterais, né, que podia ser realmente ansiedade e etcétera, blá blá blá, tudo isso que eu já te disse. E ele queria me passar um ansiolítico pra pra essa ansiedade caso desse, eh me passou realmente, né, e eu tenho aqui comigo. Só que eu evito tomar, porque realmente é uma coisa viciante e tudo mais, né. Eu só tomo se caso essa ansiedade ela seja muito avançada e vai virar pra um exato. Aí, eu tomo ela. E essa essa forma que você me apresentou agora do CBD é realmente é assim, é ma surreal pra mim, porque era uma coisa que eu queria, né, uma coisa que alcal me acalmasse a ansiedade caso eu sentisse ansiedade com, né, com a medicação, mas que não fosse tão viciante quanto ansiolíticos e etcétera, né, porque é é bom, remédio tá aí, é pra ser usado, é claro, pra quem tem problemas, hã, de ansiedade crônica deve tomar sem sombra de dúvidas, mas eu, assim, prefiro realmente se tiver algo mais natural que funcione.
<laughs> Uhum. Claro. Sim, ultrapassando, né? Não, é, porque se é uma coisa que se a ansiedade não é uma coisa, eh, que seja constante na sua vida, são momentos, eh exatos, né, pontuais, são momentos pontuais. Então assim, se você pode evitar, né, ficar tomando, e e assim, m Eu acho que também tem ar vários outros benefícios, né. Também o CBD, por ser natural, não ser sintético, são várias coisas. Eh, inclusive na Europa, já você consegue comprar em lojinhas normais. Eh, eu te recomendo pesquisar também, porque ao mesmo tempo que são legalizados, eh, tem uma certa <clicks tongue> eh
Aham. Sim. Claro! Hã. De que você poderia falsificar? É isso?
É, uma coisa que ela não vem tão tão pura, tá? Pode ser que tenha algum então, é seria interessante bus procurar um lugar que seja de confiança, tá? Que seja bem manipulado e tudo isso. Porque uma vez eu é, eu comprei uma vez e deu e parece que fu fui funcionou sim, eu senti uma uma diferença. Então, por isso que eu tô te indicando.
Ah, sim. Claro. Sim, sim. Claro. E, realmente, é uma coisa que eu vou fazer muito mesmo, <laughs> porque eu já conhecia, hã, sobre o o CBD, né, sobre os seus efeitos calmantes e tudo mais, só que eu nem sequer tava me lembrando, pra você ver o como é bom a gente falar com outra pessoa essas conversas, exato.
Essas conversas, né? Exatamente, sempre vem, eh ver outras opiniões é sempre bom, que sempre vem coisas novas, coisas que não não não passa na nossa cabeça. Por isso que é sempre bom.
Sim. É claro, é claro. Eu tive, assim, uma esclarecida aqui na mente, que foi, assim, surreal. Olha, eu adorei muito falar com você, hã, foi bom desabafar com você e botar isso que eu tava sentindo pra fora. E os seus conselhos realmente foram es úteis pra mim, eu vou seguí-los. Eu realmente vou procurar o sua opção do do CBD e voltar também a fazer a ouvir os sons com megahertz, para ficar ali mais tranquilo do meu dia, porque eu preciso mesmo me acalmar. Olha, foi muito prazeroso falar com você. Eu espero que eu fale com você numa próxima vez.
Eu também espero, eu adorei a nossa conversa, acho que foi eu super Como tinha que ser. Eu consegui dar te dar bons conselhos e eu espero que vai tudo bem nas na aí, nessa sua jornada.
Obrigado. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.